Bütçen kısıtlı olduğunda kutlama yemeğini nasıl yapıyorsun? Eğer mesela son zamanlarda yaptığın bir kutlama varsa, bundan bahsedebilir misin bana?
Eee, tabii. Yani, biz misafir ağırlamayı ailecek çok seviyoruz. Ay eee, arkadaşlarımızı görmeyi ve genelde biz çocuklu, eee, aileleri misafirlere davet edip misafir olarak ağırlıyoruz çünkü, eee, çocuklarımız var. Hani, biz, eee, sohbet ederken çocuklar da rahat bir şekilde, eee, oynayabiliyorlar. Yani, hem aile vakti geçirmiş oluyoruz hem biz arkadaşlarımızla vakit geçirmiş oluyoruz. Çok seviyoruz ama tabii ki bu, eee, biraz bütçeyi de zorladığı oluyor. Hı hı.
Ne güzel. Hı hı. <chuckles> Değil mi? Yani, özellikle, eee, son dönemlerde galiba bu sıkça, hani, toplumlar biraz daha bireyselleşmeye başladıkça, emm, galiba eskisi gibi, eee, böyle, misafir ağırlama, evde yemek yeme, genelde, hani, böyle, emm, dışarıda buluşmak, dışarıda yemek yemek de tercih edilebiliyor galiba zaman zaman. Eee, sen, ımm, yani, sen seviyoruz deyince şimdi bu da geldi benim aklıma. Yani, ımm, sizin ailede nasıl oluyor tüm bu fark farklılaşan misafir ağırlama ve buluşma seçeneklerinin yanında?
Hı hı. Doğru. Evet, kesinlikle. Hı hı. Anladım. Eee, ya dışarıda yemek yemeyi aslında ben de çok seviyorum çünkü bir, eee, zahmeti yok. Yani, eee, arabaya biniyoruz ve gidiyoruz ve, eee, hani, hizmet ediliyor, işte, istediğin yemeği seçiyorsun, eee, falan ama, eee, çocuklu aile olduktan sonra, eee, evde biraz daha rahat etmeye başladık. Yani, çocuklar daha, eee, istedikleri gibi oynayabiliyorlar, koşturabiliyorlar ya da odalarına çekilebiliyorlar. Yani, göz görmek istemediğimizde hadi bakalım odanıza şeklinde bir etkinlik verip, eee, gönderebiliyoruz ama, eee, işte, restoranlarda buluştuğumuz zaman aman kızım yapma, aman oğlum gitme, insanları rahatsız etmeyin, işte, koşturmayın şeklinde çok fazla, eee, onları uya uyarmak zorunda kalıyoruz. Hem biz bu durumdan rahatsız oluyoruz hem de onlar artık sizi sevmiyoruz moduna geçiyorlar. O yüzden, eee, ne kadar çok, eee, sevsem de restoranlarda eee, yemek yemeyi, eee, artık biraz daha fazlalaştırdık evde insan ağırlamayı.
Hıı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Evde daha güvenli oluyor değil mi çocuklar için? Yani, hiç değilse kendi bildikleri ortamda, emm, hani, ne bileyim, anne babalar sohbete daldığında çok, böyle, eee, sürekli kontrol etme, acaba bir şey oldu mu, bir şeyi karıştırdı mı ya da ağzına bir şey attı mı gibi, eee, konularda galiba çok telaşlanmıyor insan o durumda. Peki, yani, bu sevdiğin, özellikle, eee, belki de çocuksuz dönemlerde daha çok sevdiğin, eee, dışarıda yemek yemek yerine restoranda sana hizmet edilirken, hiçbir şeyle uğraşmıyorken, yani, hem çocukla ilgilenip hem de bunu ev ortamına, eee, uyarlama, eee, ev ortamı olarak değiştirme ne gibi farklılıklar yarattı ve sen, hani, o hazırlıkları nasıl yapıyorsun, neler yapıyorsun?
O da doğru. Ay, kesinlikle. Hı hı. Doğru. Anladım. Eee, 2 eee, türlü de aslında farklı, eee, stresleri var, eee, bana yaşattığı. Şöyle, evde misafir ağırladığım zaman bunun öncesi var. Yani, hani, öncesinde bir temizlik, eee, bir, eee, hani, yapacağım yemekleri, eee, hazırlama, eee, hem zaman hem, eee, bütçe zorluyor. E, tabii ki 2 de çocuk var. Eee, eşimden yardım almak, eee, a e-eşimden yardım alıyorum. İşte, çocukları o oyalarken ben de bir yandan evi temizliyorum ve, eee, yemekleri hazırlamaya çalışıyorum. Eee, biraz zorlu oluyor, yani, hani, böyle üstümden tır geçmiş derler ya, böyle hani bir, eee, yorucu oluyor çünkü öncesinde başlıyorsun, sonra misafirler geldikten sonra da hani onlara karşı tabii ki de yoruldum biraz şurada uzanayım 2 dakika diyemiyorsun. Yani, o şekilde güler yüzlü ve, hani, enerji yüksek enerjiyle karşılamak karşılamak gerekiyor ve onların da, eee, çocukları var. Hani, biri ağlayınca aman ne oldu hani, eee, çözüm arıyorsun ya da, eee, bir şeyler, eee, talep edildiği zaman yapmaya çalışıyorsun. Yorucu oluyor tabii ki. Hani, misafirler gittikten sonra tabii ki bir de bunun bir toplaması var. Eee, evi toparlayıp, eee, tekrar, hani, çocuklu olunca, tabii ki i çok fazla da elde böyle yiyip dolaşan çocuklar olunca da kırıntılar oluyor. Ya, bir daha bir evi temizleme ve, eee, toparlama süresi oluyor. Eee, tabii ki yorucu oluyor ama pozitif yönleri düşününce de daha samimi bir ortam içerisinde, hani, birbirimizle daha kolay iletişim, eee, hâlinde oluyoruz arkadaşlarımızla, eee, çocuklar da daha rahat ediyorlar. Eee, o yüzden tabii ki negatif pozitif yanları var ama daha çok evde rahat ediyoruz. Daha çok yorulsak da.
Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok yorucudur, değil mi? Hı hı. Ya, değil mi? Hımm. Hı hı. Peki, ya, evet, şimdi sen anlatınca ben bile yoruldum, <chuckles> yani. Sen anlatınca dinle dinlerken yoruldum. Ya, eee, bunları soracağım bak, bu kısmı çok merak ediyorum ama, eee, daha da, emm, ya ilk olarak sormak istediğim şey o, eee, yemek hazırlıkların nasıl başlıyor ve nasıl organize ediyorsun? Çünkü, ya, hem çocuklara göre bir galiba menü çıkarmak gerekiyor. En azından bir parça da olsa ne çocuk neyi sever, ne yer gibi. Eee, bir de, tabii, dışarıdan gelen birinin, hani hani, restoranda menü var. Herkes kendi özgürce seçebiliyor yemek listesinden bir şeyler ama ev ortamında, eee, onu düşünüyor musun yemek hazırlığı yaparken, yani, önce ne sunacağım sonra ne vereceğim beraber ne yeriz? Hani, o o noktada zorlanıyor musun, o hazırlık aşaman nasıl?
<chuckles> Değil mi? Hı hı, tabii. Evet. Hı hı. Doğru. Evet. Eee, aslında, eee, ş son zamanlarda artık çok samimi olduğumuz ve birbirimizi çok iyi tanıdığımız insanları davet etmeye başladık. Çünkü, eee, artık, hani, biraz, e arkadaş çevremiz oturdu. O yüzden çok rahat bir şekilde, hani, kim ne yer, eee, ne yemez, çocuklar ne sever, eee, o konuda bilgi, eee, ve tec yani tecrübe sahibi olabildim ama, tabii, ki yeni bir, eee, tanımadığımız biri, eee, çocuğum şimdi yeni bir okula başladı ve, eee, sınıf arkadaşlarıyla, eee, samimiyetini ilerletmek istiyor. Tabii, bu noktada biz devreye giriyoruz, hani, aileler tanışıyorlar, çocuklar, eee, odalarında daha, eee, çok kaynaşıyorlar oyun oynayarak. Şimdi onları yemeğe davet et edersem şöyle önce arıyorum, eee, hani, alerjisi olan var mı, işte, yiyemedikleri bir şey var mı? Öncesinde bunları soruyorum ve, eee, hani, yoksa da o zaman kafama göre takılıyorum. Yani, hani, genelde ben, eee, pilav et ve meze türü, eee, seviyorum, eee, ikram etmeyi ama, tabii, ki de, eee, her zaman et de olmuyor. Tavuğa da çevirebiliyorum ya da balığa da çevirebiliyorum. Bütçe söz konusu özellikle ay sonuysa, <chuckles> ay sonuna gelmişsek ve o insanları davet etmişsek çok, eee, bütçemizi zorlamayacak bir menü seçmeye çalışıyorum.
Hımm. Hı hı. Doğru. Imm. Çok mantıklı. I hı. <chuckles> <chuckles> E Ha ha. Peki, zor olmuyor mu? Yani, hani, böyle, eee, daha hafif şeyler hazırlamayı tercih etmiyor musun mesela? Hiç, yani, ille de ana yemek filan mı olmak zorunda? Çünkü, emm, zor olsa gerek şimdi, bir de çocuklar olunca öyle zannediyorum ki yani çocuksuz bir aileye göre belki, hani, zaman zaman daha sık buluşmalar olabilir, hani, çocukların okulu sebebiyle. İşte, onlar, özellikle kış zamanı, belki sıkılmasınlar, hani, dışarıda da yapılacak pek bir aktivite yok, ev ortamında buluşalım gibi düşünceler oluyor mu hiç? Yani, böyle olunca çünkü, emm, daha da zorlar gibi de geliyor sürekli bir, eee, yemek hazırlığı, temizlik hem öncesi hem sonrası. Hayır ya, içimden şey geçti: Sana da yazık gerçekten. <laughs>
O da doğru. Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet, olmaz mı? Aynen. Hıh. <laughs> Ya, biz kışı o eee, kışı çok uzun geçiren bir, eee, mevsimli, eee, ülkede yaşıyoruz. Yani, o yüzden, eee, kapalı alanda buluşmak, eee, daha, eee, ya, mecburi oluyor. Eee, restoranlarda da o, ııı, sıcaklığı bulamıyoruz, rahatı bulamıyoruz. O yüzden mecburen ev ortamın, eee, bize daha cazip geliyor. Tabii ki yoruluyorum ama gün sonunda çok mutlu oluyorum, tatlı bir yorgunluk oluyor. Yani, ben de seviyorum arkadaşlarımı, onlarla buluşmayı. Hani, çocukların da, eee, daha regüle, daha, eee, düzenli oluyorlar, eee, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra. Eee, tabii ki yorucu ama, eee, değiyor. Eee, arkadaşlarım da, eee, bende ağırlanmaya gayet memnun çünkü ben, hani, daha hafif şeyler hazırlayamıyorum. Yani, çaya davet ediyorsam da muhakkak cheesecake ya da brownie, bir şey yapıyorum. Yani, hani, yap hazır alıp da, hani, böyle önlerine, eee, koyamıyorum. Ya, el, eee, hani, emek ver vermek istiyorum ya da böyle tadı daha güzel geliyor bana. Sanki hazır alıp, eee, ya, önemsememişim gibi geliyor onları. Eee, bu bakış açısından belki biraz, eee, çıkmam gerekiyor ama, eee, kendim bir şeyler yaptığım zaman, emek verdiğim zaman onlara bunu sunduğumda onlara sanki, eee, daha değer vermişim gibi görünüyor bende. Eee, o yüzden böyle tatlısı, tuzlusu, eee, çaya davet etsen bile muhakkak kendimi yoracak bir şey <chuckles> buluyorum ben.
Hımm. Hı hı. <chuckles> O! <laughs> Hımm. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. <chuckles> İnsan, şey, bir anda, eee, insanın sana misafir olası filan geliyor. Peki, emm, yani, buradan anladığım aslında, hani, belki de geleneksel bir durum, bilemiyorum ama, hani, misafir senin için önemli. Yani, evine gelen kişi seninle birlikte aynı masada, eee, bir şeyler yiyip içecek olan kişi anladığım kadarıyla ailece sizin için önemli yani. O değeri göstermenin diğer bir yolu da aslında, eee, ağırlamada gösterdiğin önemdir diye tahmin ediyorum. Öyle anladım anlattıklarından. Peki, eee, mutfak kısmındaki organizasyonunu da çok merak ediyorum. Ya, mesela, emm, malum hani, eee, her şeyin fiyatı gün geçtikçe artabiliyor. E, şimdi bir de böyle özenerek, eee, fazla fazla yiyecekler hazırlıyorsun. İşte, bir de kalabalık olunuyor tabii. Siz çocuklusunuz, gelenler çocuklu filan. Dolayısıyla hem yetişkinler için hem, yani, azıcık da olsa çocuklar için, eee, hazırlanıyor. Dolayısıyla sanki, eee, çok da fazla bir mutfak masrafı da çıkıyormuş gibi, tabii bu sıklığına göre değişir ama senin bu açıdan mutfak organizasyonun nasıl? Yani, eee, neler yapıyorsun? Neler yapmaya özen gösteriyorsun?
<chuckles> Teşekkür ederim. Çok. Seviyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Tabii ki. Misafirim gelecekse ve, hani, bahsettiğim gibi ay sonuna denk geliyorsa ve, hani, bütçemiz çok, eee, fazla değilse bur bu, eee, yemeğe ayıracak, buzluktan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Yani, buzluğumda benim her zaman, böyle, eee, yedekte, hani, başım sıkıştığında, böyle, elimi atıp hemen beni kurtarıcı şeyler muhakkak oluyor. Dondurulmuş, eee, köfte ya da, eee, pişirmiş pişirmiş olduğum bir et, tavuk muhakkak, eee, vardır. Eee, o yüzden dondurucudan o misafirlerimi, eee, ağırlamayı tercih ediyorum ki yeni bir masraf çıkmasın. Ya da çocuklara böyle, eee, meyve vermeyi seviyoruz. Ahududu, çilek falan. Bunların da mevsimi olmadığında, yüksek fiyatlı, eee, satışı satışa sunuluyor. Aaa, biz de onun yerine, hani, elma, muz, <chuckles> hani, onları bir de, hani, düşünebiliyorsun yani. Daha, emm, bizi zorlamayacak, hani, böyle daha az, eee, o günü, o geceyi, eee, "Daha bütçe dostu nasıl yapılabilir?" şeklinde bir, eee, düşünceyle çıkıyoruz. Evet. Emm, misafirlerim gelmeden önce, zamanım da kısıtlıysa 1 gün öncede önceden, eee, hazırlıklarımı yapmaya çalışıyorum. Mesela mezelerimi, eee, 1 gün önceden yapıp, eee, dolaba kaldırıyorum. Ana yemeğimi ve yan, eee, yemeği, eee, mesela pilavı, e, misafirler gelmeden hemen önce hazırlıyorum. Eee, ev süslemesi falan zaten doğum günlerinde, şimdi pazar günü de bir doğum günü gerçekleşecek, eee, 4 gün sonra kızımın.
Hıı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Doğru. Hı hı. A! Bahseder misin biraz?
İii, şimdi, eee, bu yemeklerden falan bahsedince o aklıma geldi. Yani, nasıl planlayacağım? Eee, pazar günü, eee, 11 kişilik bir kız grubu, eee, gelecek. Eee, 7 yaşına basacak kızım. Tabii ki, süslemek eee, teşekkür ederim. Yani, süslemesi, eee, istedikleri şeyler var. Böyle, cupcake eee, işte, emm, pastası, işte, böyle, tatlıları, tuzluları. Eee, tabii ki, biraz da, eee, zorlayacak bu bizi. O yüzden, eee, daha çok, böyle, şey soruyorum ona, hani, "Evin süslemesi mi daha güzel olmalı yoksa yiyecekler mi?" falan böyle kendim, eee, planlamaya çalışıyorum. E, tabii ki kız çocukları olduğu için böyle, şey, eve girer girmez, eee, süslere, balonlara falan, eee, bakıyorlar önce. Eee, o yüzden biz, eee, daha uygun, eee, sitelerden siparişimizi verdik, eee, ev süslemesiyle, eee, ilgili. Eee, prenses konsepti istiyor bir de hanımefendi. Eee, aynen. Yani, eee, işte, bu 7 yaş, eee, gerçekten onlar için önemli sanırım. Çünkü ne istediklerini biliyorlar ve net oluyorlar bu konuda. Eee, biraz Aynen. Ya, biraz, eee, işimizi de kolaylaştırıyor, eee, aslında netlik kazandığında ama tabii ki istekler de artmış oluyor bu noktada. Eee, o yüzden, eee, biraz süslere önem verdik. Eee, yemek içinde de böyle aperitif, eee, atıştırmalık hem sağlıklı hem böyle, eee, hafif, eee, çocukları çok, eee, yormayacak şeyler hazırlamayı düşünüyorum.
Hı hı. Tebrik ederim. Hımm. Hı hı. O! Ne güzel. <chuckles> Ay, zamane çocukları. Hı hı. Yani, bu noktada, şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Hani, dedin ya: Hangisi daha önemli? Galiba, eee, bir öncelik sırası belirleyip, hani, hepsini tabii kişinin bütçesine göre değişir ama hepsini aynı anda, eee, en pahalı şekliyle değil de hangisi daha öncelikli? Nihayetinde çocuk bunlar. Çocuklar en çok böyle, eee, renkli, ööö, dikkatlerini çekecek parlaklıkta, bir de kana, eee, işte işte, prenses temalı bir şey olsun demişiz. Şimdi temaya uygun, rengârenk, böyle, biraz da parlak, eee cicili bicili şeyler görmek galiba çocuk dünyasında daha doyurucu, daha dikkat çekici. Çünkü çocukların çok da ben, emm, yemek konusuna yetişkinler gibi dikkat ettiklerini falan zannetmiyorum, değil mi? Yani. Ya, işte, hani, yemiyorlar, hani, çocuk işte derler ya, hani, çocuk dediğin ne kadar yiyecek ki zaten falan diye. Bir de şeyi söyledin, bu bu çok önemli, eee, çok güzel bir bilgi paylaştın: Hani, bunların bütçeye uygun, bunların satışını yapan internet siteleri de var, değil mi? Yani, gidip en yakındaki bir en pahalı mağazadan almak yerine galiba bütçe dostu, eee, hani, nasılsa ya, o gün kullanılacak ve çöpe atılacak. Abartmanın da bir gereği yok gibi.
Aynen. Evet. Eve Hı hı. Kesinlikle. Yemiyorlar bile. <chuckles> Yani. Eee, hazırlıyorsun Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle öyle. O yüzden, eee, ben, eee, bugünler gelmeden çok önce planlamaya başlıyorum, çünkü, eee, genelde, eee, çok uzak yerlerden, eee, geliyor, eee, siparişler. Eee, o yüzden de hani, eee, zamana ihtiyacın oluyor. Hani, uygun ama geç geliyor. E, o da bizim zamanımız olduğu için tabii ki oradan, eee, sipariş veriyorum ve daha, eee, bütçe dostu oluyor benim için. Yoksa, hani, her yerde, eee, marketten bile, eee, alabilirsin ama biraz pahalı oluyor. İşte, bunları düşünmek, eee, zorundasın biraz daha bütçe dostu olması için.
Hıı. A! Ne güzel. Hı hı. Hıı. <chuckles> Ya, anne olmak biraz, eee, böyle galiba, yani, hem e Değil mi? Ya, hem iyi bir organizatör olmak hem de, eee, bilinçli olup bu planlamayı, senin de dediğin gibi, önceden yapmak. Gerçekten çok işe yarayıcı bilgiler paylaştın benimle ve çok keyifli bir sohbetti. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum sana.
Organizatör oluyoruz hemen. <chuckles> Kesinlikle. Ben, teşekkür ederim dinlediğin için. Çok, eee, harika bir sohbet gerçekleştirdik, teşekkürler.